Ну, вот смотри, я же знаю украинский, русский, откуда, я не знаю, вот русский я знаю. Вот как-то это то это же среда была, какие-то фильмы, да, вот на русском, вот это всё. Наверное, вот да, вот как-то среду создавать. Хотя меня вот ну ну, я же говорю, пока у я <chuckles> потерпела, так сказать, неудачу, можно сказать, да.
Мгм. То есть
Ну да, да, да. То есть я же не могу его научить нормально украинскому. Вот, значит, это я такой, наверное, плохой советчик <laughs> в этом деле.
Со своим ребёнком ты имеешь в виду? Ага. <laughs> Ну, разговаривать, э, да. Э, плюс какие-то, ты говоришь, мультфильмы, да, фильмы, программы, передачи. Ну, может быть, наверно, понадобится и, м, какая-то помощь преподавателей, да.
Да, наверно, на Ну, я же говорю, я же знаю откуда-то русский, я же его не учила никогда. Это просто тоже вот фильмы какие-то, книги, вот от эдого от этого всё пошло.
Ну, к наверняка было какое-то окружение у тебя в детстве, э, людей, которые говорили на русском языке. Нет, не было. А в школе?
Нет. Нет, вот и там, где я жила, не было, не было. И в школе не было, чисто украиноязычная, украинская школа, украинояз всё на украинском языке было. И тогда, когда я уже пошла в школу, у нас отменили, а, русский язык и литературу. Раньше было тогда. А когда я уже пошла, уже отменили, не было никогда. Ну, я же вот и просто фильмы и книги, м, и больше ничего, мне кажется. Но это уже чуть-чуть постарше. Да, чуть-чуть постарше. Вот 4 года, ну, понятно, ещё рано. Хотя мультики можно, да.
Тоже не было? Мгм. Ну да. Мгм, мгм. Мгм. Ну да, чтобы чтобы на слуху было. Понятно. Да, я думаю, ещё всё впереди с твоим ребёнком, так что не расстраивайся. Ой, ну, спасибо тебе за твою историю. Очень интересно было узнать вот туа твою ситуацию с языками. Спасибо. Надеюсь, ещё пообщаемся.
<chuckles> Да. Ну, я т надеюсь. Я надеюсь, да. Н-да, это те спасибо, что выслушала. Пока-пока.

Вот такие слова, какие-то отдельные на украинском. А вот когда пошел в садик, и там вот это воспитатели, дети, вот это всё. И он сразу как-то через 2 месяца прям заговорил на испанском, прям хорошо так, да? И всё.
Мгм. Ну, получается, что испанского в его жизни больше. Дома папа плюс садик? Садик до скольки? Наверняка полдня, да?
Конечно, вот сейчас Да, ну вот сейчас уже школа, ат вот они учат в это всё. Вот тоже, а, испанский, английский, там это всё, ну, украинского нету вообще как такового, да. То есть и получается, вот они об ну, э, я и он забыл эти слова, которые я его учила, и вот он переключился на испанский. Бывает, даже не понимает меня, мне надо сказать на испанском, особенно если это как-то, ну вот, срочно там, да: "Не иди туда", в ну как-то там. М, да-да-да.
М, вот. Мгм, на Мгм. Чтобы быстро отреагировал, да? Ну, а ты собираешься продолжать вот с ним, а, разговаривать, чтобы у него оставались какие-то хотя бы знания по украинскому, или для тебя это не так принципиально и, ну, забудет так забудет?
Ну, вот, э, м, не то что забудет, уже вопрос стоит в том, чтобы он это выучил, а. Для меня это очень реально. <laughs>
А, ну хорошо, тогда такой вопрос. Э, е планируешь ли ты, ам, заниматься с ним специаль специально или, может быть, нанимать какого-то учителя, да, может, там, онлайн или, э, офлайн, ну, как у вас там получится, чтобы прям учить язык украинский?
Да-да, я планирую по попозже немного это всё сделать, но сейчас я с ним разговариваю, он мне знаешь, что говорит. "Ну ты говори со мной на моем языке, нь не на твоем". Я говорю: "Это же тоже твой язык". Он сказал: "Нет, это твой язык, это не мой". То есть, он уже себя как-то
М. М, то есть им уже некомфортно даже, да, говорить на украинском?
Н-да, он себя уже прям сопоставляет с испанским языком. Для него мой язык- это уже не вот не актуально и Хотя, когда он я просто что-то говорю, он мне отвеча Вот я ему говорю на украинском, он всё понимает и отвечает мне на испанском.
Мгм. Мгм. Понятно. Ну да, с детьми, конечно, гораздо легче у них. Тем более, он был маленький, когда переехал, он сразу слышал этот язык, сразу адаптировался к нему. А как вот ты?
А а это Нет, так он родился здесь. Он родился здесь.
Во, да. То есть, м, ну, с самого рождения, получается, да. Несмотря на то, что ты с ним на украинском говорила, но всё равно он в этой среде испаноязычной рос, и, э, он довольно быстро, э, перешёл на этот язык. А как у тебя вот этот переход происходил?
Да-да-да. Да. Да. Да.

Ой, у меня это было очень болезненно. Прям, ну, я вообще, э, как сказать, вот у меня нету музыкального слуха, и мне очень тяжело вообще вот, ам, как сказать, учить языки, да. Я я я там, я не знаю, как с горем пополам этот английский как-то выучила, и то не совсем хорошо. Да, я могу вот просто честно не воспринимать речь. Вот если очень быстро человек говорит на английском, я прям вообще не понимаю, что он говорит. И точно так же и на
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, это надо, как бы, вникнуть, да, сосредоточиться и п заставлять прям себя понимать.
Да да да. И даже вот мне надо Да, и даже вот привыкнуть уже надо к какому-то там темпу, вот чему-то, да, вот особенности именно человека. Вот, и точно так же мне было с испанским. Тяжело, конечно. Но я вот
Мгм. А сколько лет, э, ты его учила?
Ну, вот я когда перееха у меня вот как-то так было, когда переехала, вот был этот коронавирус, и вот сразу же я родила, вот это всё, вот я не я не учила. Я думала: "Ну, я же в среде быстро научусь". А нет, не не научилась быстро. Вот пришлось всё-таки, от когда от ребёнок пошел в садик, ему было 2 года, я пошла уже учить его с учителем, да, с преподавателем.
Мгм. Ну да. А индивидуальные у тебя уроки были, да?
Да, вот у меня были индивидуальные уроки, вот тогда я за год его выучила. А вот 2 года до этого я вот думала: "Среда". И нет, не получилось у меня в среде.
Мгм, т Ну, наверное, среда срабатывает, если ты прям общаешься в этой среде. Не просто живёшь в этой стране, а вот именно каждый день.
Ну, муж у меня ж, муж говорил, но вот не получалось у меня. Нет, ест Ну, мы на английском всё равно говорили с ним.
А, ну да, у тебя муж говорил. А, на английском, ну, понятно.
Да, и я вот его просила: "Говори на испанском, говори на испанском". Я не понимаю ты, но вот он всё равно, если, а, опять же, что-то быстро сказать, некогда вот это всё разводить, да, на он с там, да Поэтому да.
М. Ну да, да. Некогда уроки с женой проводить, да?
М-да.
Слушай, а ты замечала вот, что, э, тебе на каком-то языке проще выражать, вот, э, свои эмоции, какие-то там свои чувства? На каком-то языке это звучит как-то более холодно, более официально, а на каком-то, вот, э, ну, как-то нежнее.
Ну, я не знаю, мне вообще очень хорошо, я выражаю свои чувства, ну, на своем языке. М, это, наверно, естественно, нет? И вот сейчас я так полюбила вдали от родины, <laughs> я так полюбила свой язык, я не знаю. Вот просто, это, наверно
Мгм. А муж его понимает?
Ну, вот какие-то там 3 слова понимает. И вон тоже Нет, коне э, э, кстати, это очень удобно: вот когда я разговариваю с кем-то по телефону, он ничего не понимает. <laughs> Я-то понимаю, о чём-то он говорит, да?
А, ну, в целом нет. Мгм. <laughs> Хорошее прикрытие.
Да, он же он не скроется, я понимаю. Вот он говорит там о чём-то, ну, даже там со своей мамой, я всё слышу, всё понимаю, а он ничего не понимает. Он своё, э, там что-то рассказывает, он своё имя услышит, ага, он уже всё, глаза, <laughs> всё на стрёме: "Что там? Что она обо мне говорит?" Только имя своё понимает.
Мгм. Мгм. Да, это удобно, это интересно.
Удобненько, да. <laughs> Можно всё обсуждать, можно при свекрови обсуждать свекровь.
М. А вы вместе живете, нет?